Mhm. Also, ich kann das total verstehen. Ich meine, äh, also ich, wie du das auch an mir hörst, äh, ich würde natürlich, ähm dir wünschen, äh, dass du diese Sehnsucht erfüllst, dass du danach gehst, nach dieser inneren Stimme, Weil die ist ja nicht aus Langeweile da oder weil's dir langweilig ist oder dir dir 'n perfektes Leben erschaffen hast, sondern die ist da, weil die halt die hat irgendwie Hunger, ne? Und die will gefüttert werden. Und, äh, also so sehe ich das einfach mal ganz plausibel. Und, ähm
Mhm. Mhm.
Ähm es heißt nicht, dass dass du undankbar bist oder Dinge nicht wertzuschätzen also nicht wertschätzen kannst, wenn du jetzt noch d ähm, das in dir verspürst. Das ist totaler Quatsch. Also das Entschuldigung, dass ich das so ausdrücke: „totaler Quatsch“. Aber ich finde halt, das das ist kein das ist das sind für mich keine Punkte. Natürlich gibt es Leute im Leben, die haben 'n viel schwierigeres Leben und, ähm, manche Leute auf diesem Planeten haben kaum was zu essen et cetera, et cetera. Aber
Mhm. Genau. Mhm. Genau, genau das das, was ich auch zu hören bekommen habe, genau.
Ja, aber damit kann man sich nicht vergleichen. Es tut mir leid. Also, ähm, ja, diese Dynamiken sind auf dieser Erde präsent, ne, große Hungers und Armutsleiden, und dann gibt's aber auf der anderen Seite wieder diese Reichen. Das sind einfach diese Dynamiken, die einfach hier stattfinden, und das ist so. So krass das klingt, aber das ist die Realität. Nur das heißt jetzt nicht, weil äh, dass du dass du jetzt deine Träume aufgeben sollst, weil du bist ja in eine in 'ne Situation reingeboren worden, das wurde dir ja irgendwie geschenkt, dass du das leben kannst. Und warum sollst du es denn nicht nutzen? Weißt du?
Mhm. Mhm. Ja, das ist 'n guter Punkt.
Es macht kein es macht keinen Sinn für mich. Und, ähm
Das ist 'n guter Punkt, ja.
es es macht keinen Sinn, es ist es ist nicht logisch. Es ist nicht logisch, weil woanders auf der Erde Leute leiden, dass du nicht deinen deine Zielen nachgehen kannst. Das das macht keinen Sinn. Also nirgendswo. Und wie sieht das denn aus, was mich sehr interessiert, ähm, wie sieht das denn aus mit deiner Partnerin? Würde die denn mit dir oder deine Frau, würde die denn mit dir mitgehen, wenn du ins Ausland möchtest? Oder weiß sie davon noch gar nix?
Ja, das Gute ist, die hat da <giggles> ah, doch, die weiß das schon, dass ich so, äh, Sehnsüchte habe, auch mal irgendwie im Ausland zu leben oder so. Und das Gute ist das Gute ist, dass die, ähm, also 'nen 'en Job hat, den sie von zu Hause macht. Das heißt, die könnte den auch genauso gut jetzt in Spanien zum Beispiel machen und müsste den nicht von hier machen. Und, äh, die die wär da sogar interessiert dran. Also die hat gesagt, also wenn ich das wirklich will, dann könnte sie sich's auch vorstellen, dass wir noch mal 'ne Phase im Ausland zum Beispiel verbringen oder 'ne Zeit noch mal zusammen im Ausland leben. Also, die wird mir da jetzt keine ähm, wie sagt man, keine keine Stöcke in die Speichen werfen Steine in den Weg legen, genau.
Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Och. <giggles> Steine, ja, keine Steine in den Weg legen. Oh mein Gott, weißt du, was gerade in mir aufkommt? Bei mir ist es wirklich tut mir leid, bin heute sehr uph euphorisch, aber ich würde sagen: „Auf was wartest du noch? Pack die Koffer.“ <giggles> Ich meine, du hast wirklich die tollste die tollste Begebenheit. Ich meine, Kinder habt ihr nicht?
Genau. <laughs>